Ben de seninle gurur duyuyorum, bu kadar cesur bir karar verip, tüm sevdiklerini, tüm o kurduğun hayatı, alıştığın düzeni, bırakıp böyle bir cesurca karar verdiğin için, emm, anladığım kadarıyla senin karşılaştığın şeyler bazen zorlukları da olsa da acısıyla tatlısıyla seni daha iyi bir yere getirdi. Peki bu karar nasıl çıktı? Birden mi oldu? Yoksa hani her zaman böyle istediğin bir şey miydi? Emm, uzun zamana mı yayıldı? Nasıl gelişti bu süreç senin için?
Teşekkür ederim. Hıh. Evet. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Benim, ııı, çocukluktan beri, hatta lise döneminden beri hep hayalimdi. Yurt dışında çalışmak, yurt dışında işte, ııı, insanlarla İngilizce konuşmak, ııı, işte böyle hatta Londra hepti hayalim. İşte Londra'da işte böyle bir o saat kulesini görüp, ııı, o, ııı, köprüden işte kahvemle geçmek. <chuckles> Big Ben´i izlemek vs. eee, çünkü böyle şeydi, <smacks lips> ııı, İngilizce kitaplarımda, işte böyle, o ders kitap hatta şey, ııı, bizim hocamız işte, Oxford'un kitaplarını da aldırırdı, ııı, lise zamanında işte o böyle kitabın önünde, işte böyle bir sarışın, ııı, bir işte, eee, zenci, bir evet, ııı, beyaz tenli işte diyordum ki, a, bak
Ah evet, <chuckles> ne güzel şeylerden bahsediyorsun. Evet, evet. Soy isimleri hep kahverengi olurdu. <chuckles>
Aynen <chuckles> işte, eee, birçok insanın, farklı insanın bir arada olduğu, eee, bir ortam olurdu. Ben diyordum ki, a, ne kadar güzel işte bak, ııı, farklılık, ııı, çok çeşitlilik, eee, hep hayalimde, eee, Londra vardı ve ş yurt dışı hayalim, ııı, olduğu için benim için bir, ııı, iyi niyet ve, iii, benim için bir hayaldi diyebilirim.
Hı hı. Ne güzel değil mi? <chuckles>

Ya, tabii, eee, iş hayatına, eee, bakacak olursak, eee, iş hayatında da, eee, çok, eee, kültürel ve kültürler arası bir, eee, çalışma ortamında, eee, i işim var, eee, ve ekip arkadaşlarım çoğunlukla yabancı. E, tabii böyle olunca, eee, farklı fikirler, eee, çıkıyor. Bazen tabii, eee, çatışmalar oluyor, anlaşıl eee, anlaşılmayan noktalar olabiliyor. Bu durumda da, eee
Hı hı. Evet, dil bariyeri de var, doğru.
Evet, dil bariyeri de var kesinlikle, eee, ama bu durumda bu süreci, eee, görmek, tanık olmak, eee, çünkü aslında bir f eee, farklı bir bakış açısı da kazandırıyor baktığında. İşte, herkes aynı düşünmek zorunda değil. Hani, eee, başkalarının da, eee, evet, eee, fikirleri olabilir, belki bu bu fikir cidden şirket için çok önemli olabilir. Eee, o yüzden farklı düşüncelerin de ortaya çıkmasına neden oluyor diyebilirim çok kültürlü bir ortamda çalışmak.
Kesinlikle. Anladım. Yani, aslında çok kültürlü bir ortamda çalıştığında biraz daha vizyon sahibi olup, eee, birçok şeye daha anlayışla yaklaşabiliyorsun. Eee, seni birçok anlamda büyütüyor diyebiliriz. Peki, emm, sen yurt dışına giderken, eee, böyle ilişkilerin, ailen, arkadaş çevren nasıl etkilendi bu taşınmayla beraber, yani, eee, ne söylediler sana gitmeden? Gittikten sonrasında, şimdi üzerinden zaman geçmiş, yaklaşımları nasıl? Eee, o tarafta neler oluyor?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Ye Hı hı. Yani, ailem tabii şaşırmadı çünkü beni bildikleri için, eee, işte, ben uzun yıllardır hep yurt dışı hayali kuruyordum. Eee, o yüzden, eee, çok sevindiler yakın arkadaşlarım da keza aynı şekilde.
Hı hı. Senin istediğin de bir şey olduğu için ne kadar güzel, senin mutluluğuna sevinmişler.
Evet. Hı hı. Aynen. Tabii bazı yakın arkadaşlarımla, eee, mesafe olunca, eee, ş bizim Türkiye'de bir meşhur bir söz var ya, işte, göz, eee, olunca, eee, gönülden de ırak oluyormuş diye, gerçekten de öyle. Eee, öyle durumlarda da karşılaştım ama tabii, eee, bu, iii, doğal bir süreç gerçekten de olabilen bir süreç. Eee, şimdi tabii, iii, insanoğluyuz, çok yoğun çalışıyoruz, bazen iletişim, evet, kes kesinlikle. Hı hı. Eee, o yüzden, eee, tabii, eee, yine bir araya gelince o, eee, saatlerce, eee, devam eden sohbetler, eee, aynı tadı, eee, aynı şekilde veriyor diyebilirim.
Gözden ırak olan kö gönülden ırak olur. I hı. Öncelikler değişiyor, hayat değişiyor, çok normal tabii ki.